Oye, fíjate que creo que muchos soñamos como que con trabajar con algo que nos apasione, pero también necesitamos estabilidad. ¿Tú cómo decides entre seguridad y pasión laboral?
Bueno, a ver, eh, hay que también entender, eh, muchísimas cosas, ¿verdad?, eh, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que buscas? Y si también estás a veces de paso en ese trabajo por conseguir otro mejor. Bueno, hay muchos factores, pero, por ejemplo, vamos a agarrar el factor de que ya tienes un trabajo estable y que e es el es el que te está dando tus mejores ingresos en ese momento y que quieres continuar haciéndolo, pero ¿qué pasa?
Ajá. Sí, claro. Ajá.
Eh, tienes que dividirlo, ¿por qué? Porque, tie bueno, dividir el trabajo en jerarquías. Tú eres el empleado, tienes un jefe inmediato y tu jefe inmediato tiene a su jefe, que es el dueño de la empresa, que es el que lo va a presionar para que las cosas sucedan. Entonces, ah, contestando tu pregunta, bueno, pues hay que decidir un poquito en tu trabajo a futuro y buscar estabilidad y, como lo pediste, seguridad.
Sí, claro. Si, claro, claro, claro. Pero, ¿tú crees que qué es lo que pesa más hoy en día? O, bueno, por lo menos para ti, ¿prefieres tú, por lo menos, o sea, tener un sueldo estable, o más bien dedicarte a algo que te apasione, y por qué es que decidirías esto?
Uju. Las 2 cosas, eh, tener una estable y que me apasione el trabajo. Porque, pues, realmente, qué haces en un trabajo que no te gusta, y que te va a estar frustrando toda la vida, todo el tiempo, y luego a veces también piensas, bueno, pues, es que me gusta hacer otro otro tipo de actividades. Bueno, búscalas, hazlas. Eh, obviamente, eh, no vaya no vayas a dejar el trabajo simplemente por seguridad, ¿por qué?, porque es el que te está generando tus ingresos. Y, ¿quién va a pagar tus cuentas, tus gastos?, o peor aún si tienes familia, ¿verdad? Eh, dejar un trabajo simplemente nada más, porque no te gusta y no estás a gusto. Eh, a veces tampoco es lo justo para las personas que tú decidiste que estuvieran contigo. Y obviamente, pues, las arrastrarías a esa montaña de de complicaciones, si dejas el trabajo. Entonces, a ver, como tu pregunta me lo hiciste em, primero, no vayas a dejar el trabajo, no lo dejes por ningún motivo. Eh, trata de de de sobrellevarlo, y no entrar en conflicto con nadie más, porque de repente el estrés te hace estar en e en choque constante y sobre todo con los jefes. La segunda
Sí, claro. Sí, claro. Claro, no, no es tan fácil. Ujú. Sí, sí, sí, de complicaciones, ujú. Okey. Claro. Ujú. <chuckles> Sí. Y, tener problemas por todos lados.
Exacto, la segunda de inmediato, pues, empieza a buscarle a buscarle, a buscarle donde donde veas que es tu ramo, y te gusta, y sabes hacerlo también, ¿verdad?, bueno también hay hay ciertas empresas que a lo mejor eh, no l son desconocidas son mun un mundo desconocido para ti, pero te dan la oportunidad de aprender lo que ellos necesitan que tú hagas, y a lo mejor termina hasta gustándote más que lo que estabas haciendo, ¿verdad? <chuckles> Pero, pero sí, respondiendo a tu pregunta, no dejes el trabajo. Esa yo pienso que es la mejor seguridad antes de po anteponerla por tu pasión en lo que a ti te gusta hacer.
Ujú, sí, sí, sí. Ajá. Exacto, totalmente de acuerdo. Ujú. Sí, claro. Es que también hay hay muchísima gente que está trabajando en algún lugar donde realmente no le gusta, y, mientras está trabajando ahí, está tirando solicitudes en otros lados que sí le gustaría y así. Y yo siento también que esa es una mu aunque no sea tal vez lo correcto, pero la verdad es que es una buena opción, mie porque, como tú dijiste, dejar el trabajo literalmente es tu sustento, y no es como que una opción tal cual. Por ejemplo, a t a ti a ti en algún momento te llegó a pasar algo así, de que tal vez entraste a algún trabajo, y tal vez no te gustó, o etcétera. ¿Y cómo fue que tomaste esa esa decisión para entrar a ese trabajo y si salió bien, o si salió mal, o qué fue lo que te pasó a ti?
Como trabajador. Y <chuckles> Cierto. No. Claro que sí. Mira, afortunadamente salió bien, pero obviamente tomé el empleo, porque obviamente necesitaba el dinero. Una, ¿qué pasó?, e es de esas épocas obviamente estoy joven, <chuckles> pero no tan joven, Entonces vamos a hablar de cuando era realmente joven casi un un un chiquillo, un niño, bueno. ¿Qué pasaba? Que por ahí nació un proyecto entre un compañero y yo, y una empresa que se estaba yendo
Ah, qué bueno. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá.
eh, estaba vendiendo absolutamente todo, ¿verdad? Y nosotros 2 estábamos, este, eh, estudiando computación. Y por ahí, pues, en un en alguno de los proyectos que teníamos que entregar estábamos de desarrollando así como que, eh, un para digitalizar, eh, cualquier, eh, eh cualquier documento. Eso te estoy hablando casi hace casi unos 25 años, más o menos. Entonces, apenas estaba naciendo lo de los sistemas operativos, como el de la manzanita, como el otro de las ventanitas, ¿verdad?, ese tipo de opera de de sistemas operativos. Entonces, no se conocía, sobre todo, eh, lo que ahora conocemos como escáner. Pero teníamos la tecnología a la mano que era el el fax, no sé, si te suena ese ese. Okey. Entonces, tienes esa tecnología que te lee un documento, y obviamente lo lo lo en su algoritmo lo lo compacta, lo configura y lo hace, eh, por medio de de de tonos, eh, lo transmite hacia un teléfono, y lo recibes en otro lado del mundo y en una imagen, ¿verdad? Ah, entonces, lo único que necesitábamos era desarrollar un programa, que e e entendiera y simulara los los los sonidos, y también los bits, y también el el algoritmo. Vamos, el sistema operativo del del del fax para poderlo interpretar y saberlo leer, como lo que ahora hacen los, los grandes programas como JavaScript, Python y HTML, ¿verdad? Eso estábamos aprendiendo y desarrollando, bueno.
Ah, órale. Órale súper bien. Ajá. Ah, okey. Sí, claro, sí, sí lo ubico. Ajá. Sí, claro. Ajá.
Entonces, esta empresa vimos que se estaba yendo, eh, del del estado, <laughs> y estaba vendiendo absolutamente todo, entonces estaba vendiendo 3 computadoras, este, poderosas que realmente nos podrían servir, <chuckles> entonces, ¿qué hicimos?, respondiendo a tu pregunta nos 1 anduvimos haciendo rifas <chuckles> en la universidad para sacar dinero, o <chuckles> otra pues, a p pidiendo ayuda a los papás, a los tíos y, pues, consiguiendo dinero donde se podía, la verdad, porque era una oportunidad muy buena
Okey, okey. <laughs> Sí, sí, sí. Sí, una gran oportunidad se escucha,
y la ul Exacto y la última, hablando del trabajo y seguridad, decidimos tomar un trabajo que realmente era desgastante, <chuckles> mucho muy trabajo, trabajamos de meseros, ¡no!, ¿cuáles meseros?, eramos el garrotero, el el gato del mesero, así, en pocas palabras, ¿verdad? <laughs> Ese de que te trae y lleva los platos, recoge las mesas, limpia las mesas, ahora tráele agua a aquella mesa, o sea, ese era mi mi mi trabajo, entonces, este, pues terminábamos muertos, obviamente, pues, no nos gustaba ninguno de los 2 no, porque, pues, estamos estábamos estudiando otra y aparte, pues, estábamos en la universidad, bueno, éramos jóvenes, inexpertos, ¿verdad?, pero, pues, decidimos tomar ese trabajo porque aparte, pues, no había más, <chuckles> honestamente, y y fue un trabajo que que que tuvimos que tomar
Sí, me imagino. Ingue a su, <chuckles> sí, sí. Ujú. Sí, me imagino bien cansado. Okey. Era lo que está a la mano realmente, sí, sí, sí.
Exactamente y obviamente y insistiendo, respondiendo a tu pregunta, fue temporal, que no nos gustaba, pero al final, ¿sabes qué?, la recompensa fue grandiosa, grandiosa, porque ahí en poco tiempo sacamos el dinero suficiente para comprarla.
Okey, sí, sí, sí.
¿Viste? <chuckles> Eso fue lo que sucedió. Ujú.
Oh, la verdad, sí, sí, sí, el Ajá, y le echaron, desde el inicio le empezaron a echar ganas. Habían muchas habían muchas cosas en contra, pero pues realmente le estaban echando ganas para tratar de sacar todo el proyecto y todo realmente. Y más que nada el apoyo, o sea, me imagino que fue importantísimo también el apoyo que tuviese de la familia y todo eso, porque a final de cuentas, aunque tú estuvieras trabajando, como que a lo mejor esos pesitos que te daba tu papá, tu mamá en aquel momento, o sea, súper apreciables de que no, hombre, muchísimas gracias, así.
Claro. Ah, claro. Uy. pues ellos ellos pagaban la uni, la verdad, con eso yo siempre estuve agradecido. <chuckles> Y obviamente y obviamente pues el trabajo a obviame ahora hablando de seguridad y sobre todo, este, pasión al trabajo no no le teníamos pasión pero sabíamos que teníamos que sacarle fuerzas y ganas de algún lado porque porque también a veces que los mismos jefes, en este caso, por ejemplo, el jefe de meseros, era hostil el tipo, era desagradable, despectivo, a veces hasta insultante. Entonces, pues, había que lidiar con ese tipo de situaciones Ajá. Pero dices: "Bueno, lo voy a hacer porque tan, mi mi mira, me la paso tantos". Exacto, los fines de semana, ha haciéndolo y ya, que le vaya bien ese señor, que le vaya bien en su vida, que siga adelante y ojalá que siga conservando el puesto porque en algún punto, eh, alguien más se va a enterar, lo va a echar de cabeza o va a tener conflictos y se va a ir.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Ajá. A la torre. Sí, sí, sí, sí. Porque lo necesites más que nada. Ujú. Okey, okey. Oye, qué impresionante. La verdad, me está encantando muchísimo tu <chuckles> Me gustaría saber, incluso, un poquito más. Pero algo que que que me gustaría saber, desde tu punto de vista. Porque la verdad, escuso, escucho, perdón, que eres una persona, ya muy experimentada, relacionado en este ámbito laboral. Eh, tú, ¿cómo sientes que influye, eh, la familia, incluso la cultura, como que, en las expectativas sociales, sobre tener una elección de un trabajo? Eh, ¿te ha tocado a ti, que hayas tenido que negociar con otras personas, por tu decisión? Porque a lo mejor, a ti tú tú querías trabajar o estudiar en algo, y es muy común, de que la familia tu papá, tu mamá, etcétera, de que decían: "No, es que, eso no tiene buen futuro. No, es que eso, no sirve", ¿así? Eh, ¿has te ha tocado a ti, eh, una bueno, una situación similar?
¿Verdad? Ujú. <laughs> La plática. Mucho. Sí, desde luego, desde luego, la viví yo, y obviamente, pues, eh, eh, también, eh, personas que conocí. Eh, que obviamente, pues, mira, ahora yo estoy del otro lado, ¿verdad? Y también tengo hijos. Y a a lo mejor ya estoy empezando a entender, eh, qué era lo el mensaje que me decían mis papás, ¿verdad? De decirme: "No, pues es que esta carrera, no. ¿Para qué la quieres? Aparte, este, estas situaciones". Y otra, también muy importante. En aquellos tiempos, eh, era muy complicado, el poder pagar una carrera. Ahorita eh eh todavía es complicado, pero no tanto. Eh eh, es una e una carrera Por ejemplo, yo quería ser abogado.
Ujú. Sí. Ajá. Sí.
Y, de alguna manera, mis papás, pues, vieron la oportunidad, o vieron Más bien, vieron la manera de ayudarme, y de apoyarme a a esa carrera, pero había un gran problema, era demasiado costosa, demasiado costosa, sí. Sí, e ese es ese problema es el que tenemos ahorita, eh, en en México, que ven las carreras como negocio y te dan unas carreras eh, inservibles A ver, dime. Mucha gente piensa, eh, que estudiar la universidad, claro, está bien, está desde luego lo tienes que hacer en algún punto para para s para superarte, pero te ponen carreras a ver, ahí te va una, y yo me lo he cuestionado y ojalá no no no no no te ofenda, pero por ejemplo, la carrera de gastronomía. A ver, vas a terminar siendo chef, cierto, ¿y dónde está el mercado laboral que te va a ofrecer esas oportunidades para que tú entres a trabajar como chef, como un profesional? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a terminar trabajando en una taquería, haciendo tacos. ¿Para esto te fuiste a la universidad? <chuckles> M mucha gente sueña, no, pues, pongo mi negocio. No, no, es complicado. Un negocio es complicado y se r y se requiere inversión. Entonces, esas carreras son basura. Y como las dan muy económicas, muy económicas, ellos Exacto, porque es barato y a y a veces es porque es en 2 años y medio, en 1 año, en 3 años, no sé, pero son unas carreras muy cortas, pero, pues, ahí perdiste mucho tiempo de tu vida que puedes u ah, canalizarlo en otras carreras que pueden servir. Hay muchas carreras que se necesitan Ahora, mira, viene la revolución de la inteligencia artificial, no sabes el tipo de Exactamente, de trabajos que se necesitan, como para que una universidad lo vea como negocio y no ponga ese tipo de carreras, o te las haga inalcanzables, como por ejemplo, en mi tiempo, ser abogado, pues, era inalcanzable. Solamente la gente Así es. Entonces, por eso estudié otra carrera, ¿verdad? <chuckles> Y le estoy agradecido, claro que sí. Esa carrera me la dieron mis padres y mira, bueno, respondiendo a tu pregunta. <chuckles>
Ajá. Ajá, sí. Ah, ¿a poco? Ujú. Ujú. Sí, lo tienes que hacer ahora. Sí, sí, sí. Ujú. A la torre. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, la verdad sí, sí está muy complicado. Mucha gente entra por eso mismo. Y viene con todo, ahorita. Sí, está supercaro. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es que, realmente, sí es como que muy común, aquí en México, ¿no?, ver ese tipo de cosas, de que mucha gente antes, ah Y ahorita la carrera de de abogado, por ejemplo, aquí que tengo una universidad cerca, que se llama Universidad de Sonora, eh, es una carrera que, la verdad, ahorita no cuesta nada, es una carrera superfácil de hacer. Y ahorita, la carrera, esa de abogados, siempre dicen de que, no, hombre, no tienes, este, qué estudiar, de seguro te vas a meter de abogado. Y qué qué qué qué curioso, ¿no? Realmente cómo terminan cambiando los tiempos y todo eso. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que dices de la inteligencia artificial, eh, antes la salud era como que la prioridad y ahora todo lo que vendría siendo la lo que es la tecnología y todo eso, es primero Ajá, primero la prioridad y ya después todo esto. Oye, y, si me si me podrías decir, así como que rapidito, una bandera roja, que tú mirabas, antes de entrar a a un trabajo, primero que nada, ¿qué cuál cuál sería? ¿A lo mejor, la de la edad, que tuviera mucha rotación de personal?
Como Así es. Ujú. Exacto. Ujú. Es Tecnología. Ujú. Desde luego. Ujú. ¡Ah! Siempre preguntaba a los compañeros cuánto tiempo tenían. Eso me lo me dio un consejo mis abuelos. Si ves que la persona más antigua tiene 1 año, entonces huye, huye. Porque, eh eh, si las personas no están por más tiempo es por alguna razón muy complicada, mejor, sal de ahí. <chuckles> Exacto, eso, esta bandera roja.
Ah, okey. Ah, okey. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, pues la Ajá. Sí claro, totalmente cierto. Oye, pues, la verdad, me encantó muchísimo la conversación. La verdad me gustaría seguir profundizando, tal vez, un poquito más en esa experiencia que tuviste, cuando estabas un poco más chico, pero pues, nada, la verdad, muchísimas gracias y más que nada me quedo con de que hay que aprender como que darle como que un equilibrio, de que se puede tener una seguridad en el trabajo y también te puede apasionar. Y, pues, nada, ojalá que pases muy bonita tarde.
Desde luego. Y Así es. Te lo agradezco a ti que me hayas escuchado esta bola de de cosas y experiencias que, pues, eh, me han enseñado un poquito de algo y de todo, tal vez, ¿verdad? Y, pues, hay que seguir aprendiendo y no por eso detenerse. Te agradezco, fue una muy bonita charla. Muchas gracias.
<laughs> Nos vemos.